Ah okey, masarap nga 'yan.
Tapos may masarap na sauce, tapos ang combination lagi nung lumpiang toge alam kong weird 'to, pero <clears throat> may nagtitinda kasi ng masarap na puto sa'min. So, kapag sobrang gutom na gutom ako ng mga hapon o meryenda since mabigat sa tiyan yung puto
Mm. Oh sige, okey lang. Oh. Oo. Mm, mm.
at pro at katabi naman nung binibilhan kong magpuputo, eh, yung lumpiang toge na masarap din yung suka nila, so 'yon magkasabay lagi 'yon na binibili ko.
Naku. Oo, naku medyo ano nga
Mas masarap pa yung masarap pa yung puto na mainit-init yung bagong luto naku naku nagutom tuloy ako. <chuckles>
Ay, oo nga, oo nga eh. Pero ang weird nga ng kombinasyon mo 'no, puto tsaka lumpiang toge, parang hindi magkakai magkaiba talaga yung ano nila, parang isang matamis-tamis at isang ano ba 'yan, maalat-alat. Mm.
'Di ba ang weird? <laughs> Oo. Siguro kaya ano, siguro kaya lagi silang magkasama kasi bukod sa magkatabi sila ng ano, na na na tindahan, eh, ma parehas kasi silang mabigat sa tiyan. Kaya ano, kaya kapag sobrang gutom na gutom ako 'yon talaga 'yong pamawi ko ng gutom tapos ₱30 lang mayro'n ka ng ano, 'di ba?
Mm, tindahan. Ah, hindi totoo. Mm, oo-s sabagay. Mm, mm pero 'to nabanggit mo rin kanina 'di ba na, ah, sa probinsya niyo ganyan yung ginagawa niyo bumibili kayo sa street foods tapos dito rin sa siyudad bumibili ka rin, mapagkukumpara mo ba yung pagkakaiba nila kung ano yung mas masarap na para sa'yo yung, mas masarap yung timpla sa probinsya kaysa dito or dito kaysa sa probinsya, may gano'n ba?
Iba ang street food sa probinsya, kasi ang sasarap lagi ng mga sawsawan nila kasi alam mo talaga na pinrepare nila nang maayos tapos um, <tsk> ano ba, um 'Tsaka yung mga tindahan kasi sa probinsya malilinis, yung oo, lalo na do'n sa night market do'n sa probinsya namin sobrang strict ng barangay namin don. Eh, dito naman sa tungkol sa kalinisan sa tindahan, pero dito naman kasi sa sa ano sa sa sa city o sa siyudad, um, oo napaprioriti oo, may mga pagkakataon na pina-prioritize yung yung kalinisan pero not all the time.
Hmm, talaga ba? Mm. Ay talaga, naku. Mm. Oo, ay talaga? Mm. May signal oo. Kalinisan. Mm.

Alam mo, um, hindi kasi ako maarte na na hindi naman sa hindi ko naman sinasabi na kapag tinitignan mo ng ng malala 'yong isang tindahan kung malinis ba or what, eh, maarte ka na. Pero dapat lang 'yon na chine-check mo talaga kung kung malinis 'yong kinakain mo o kahit 'yong tindahan dapat malinis. Ako kasi kapag nakita ko na masarap talaga at madaming nakapila kahit hindi malinis 'yong <chuckles> tindahan pinipilahan ko din tapos binibilhan ko din. Na noon noon ginagawa ko siya pero ngayon iba na kasi, um, nag bukod sa UTI na nagkaroon ako, no'ng lumaki naman ako kasi nga nahilig din ako sa mga palamig. Nagkaroon ako ng cholera nung nagwo-work ako, nung mga panahon la ano nga 'yon 2 years ago yata 'yon. Parang nagkaroon ako ng cholera kasi ang hilig ko nga sa mga street food kasi di ba, simula nung bata naman ako hinahayaan naman akong kumain ng street food. Tapos ngayon naman, um, nung 2 years ago, palamig naman 'yong nainom ko na hindi malinis kasi nag-travel kami sa ibang lugar pero local lang naman. So, uminom ako ng tubig do'n tapos parang ang nangyari pala no'n, um, sinabiha may mga nagsabi sa may na kamag-anak namin na 'wag kaming iinom ng, uh, kahit na anong tubig doon sa lugar na 'yon kasi wala daw malinis na ano na tubig talaga daw sa barangay na 'yon.
Hmm. Oh. Mm, sabagay. Mm, oo, tama. Mm. Oo. Ah, ganon, oo, oo. Mm. Oh. Oh, nakakalungkot. Mhm. Oo. Oo. Mm. Oo. Hindi nga, oh. Okey. Oo. Mm. Hmm, okey. Yung kumbaga walang malinis na pinagkukunan talaga sila.
Oo, na pinagkukunan ng tubig, eh, pumunta kami dun sa beach. Sa beach kami pumunta no'n tapos may nagtitinda ng palamig siyempre sa beach mainit, ma ang sarap uminom ng ano, ng palamig na sobrang lamig bukod sa tubig, 'di ba? Tapos 'yon, bumili ako do'n pero hindi kasi ako nakita ng mga kamag-anak ko na bumili ako dun. So, ang ginawa ko, eh, 'di ininom ko dun. Nung kinagabihan, suka ako nang suka. Tapos sobrang sakit ng tiyan ko to the point na parang na-de-dehydrate na ako tapos 'yon, ano na 'ko tinakbo na 'ko sa ospital tapos buti naman mabumuti naman at gumaling ako. At simula naman nun naging, ah, hindi ko naman sinasabi na super strict na ako pagdating sa pagkain ng street food, kumbaga dun na ako kumakain sa mga lugar na nakainan ko before na nawal hindi ako nagkaroon ng issue.
Oh, okey. Oo. Mm, oo naman. Oo, pampalamig talaga no. Mhm, mm. Mm. Mm. Ay, naku. Oo. Ay, grabe. Mm. Oo. Ah, yung, mm. Tama, oo tama. Magandang ano 'yon, oh, yung basehan mo na rin ngayon na nag-iingat ka na pinipili mo talaga yung tindahan mo na pagbibilhan mo. Pero tungkol naman sa pagkain na kinakain mo sa street foods di ba, sabi mo nung bata ka, Kikiam, tapos yung, ano yun scramble? Ice scramble yung kombinasyon mo. Ngayon na mas tumanda ka na, ano bang mga bagong kombinasyon yung na-discover mo na nagugustuhan mo?
'Yon. Ganon. Ah, oo. Oo.

Siguro nung kasi bata pa ako hindi ako ma-sauce, yung parang yung kik yung kikiam na luto niya lang sa akin sapat na, nasasarapan na ako. So, hindi ko talaga siya nilalagyan ng sauce. So, yun, tapos nung nag-ano na ako, nagkolehiyo na ako, yung nag-mature na ako, college tapos hanggang ngayon nagwo-work na, meron akong specific na kasi dun sa barangay namin, meron dun night market, dun dun sa night market na yun madaming nagbebenta ng mga street food. Mm, ang tagal ko na nga din dun hindi nakakapunta, eh. Kasi matagal na ako dito sa ano, sa sa siyudad. So, hindi pa ako nakakauwi ulit sa probinsya namin at hindi ko, oo, hindi hindi ko pa na hindi pa ulit ako nakakapunta sa night market ng probinsya namin. Kasi meron dun nagtitinda ng, ah, isaw pero hindi siya basta-bastang isaw, alam mo yung isa na piniprito, tapos kulay orange siya?
Ah, tala talaga? Hmm. Mm, mm. Okey. Oo. Mm. Oo. Ah, galing naman. Street foods. Mm. Sa probinsya niyo. Mm. Okey. Ah, oo, oo. Nakakita na nga ako ng ganiyan. Oh, so, yun ang mga kalimitang binibili mo noon dun?
Mm. Oo, yun yung naging favourite ko until now kasi ang sarap ng suka n ng suka na sinasawsawan nila. Tapos ang sarap din nung ang tawag ko nga dun ay i ano, isaw na orange. <laughs> So, yun. So, yun ang yun ang bini yun yung binibili ko no'n. Tapos natatandaan ko pa no'n pag paglabas sa work o kaya kahit yung mga normal na araw lang 'pag mapapapunta kami ng mga pinsan ko, ako lang sa bayan, dumadaan talaga kami do'n sa ano, sa night market para lang bumili nung nung isaw na orange na yun.
Hmm. Ano oo. Ah, talaga ba? Oo, eh Mm. Mm. Oo. Oo. Ay, oo.

Hindi, yun nga yung negative connotation ng mga tao, eh, kaya nga may meron tayong provincial rate, tapos meron tayong city rate, 'di ba sa mga sahod-sahod. Halos hindi naman sa halos nagkakaparehas na talaga yung presyo ng street food sa siyudad tiyaka sa, probinsya na before naman hindi gano'n, mas mura talaga yung mga street food sa probinsya. Ngayon kasi parehas na sila hindi na sila nagkakadikit, eh, pero nagkakatalo naman sa lasa. Mas masarap talaga sa probinsya, makita mo din kasi talaga yung binayad mo.
Oo. Mm. Oo, oo. Oo. Mm. Oo. Oo nga, eh. Probinsiya. Mm. Mm. Sabagay, totoo, kasi nap natanong ko 'yan.
Magkano na yung ano ngayon, yung kwek-kwek, ₱5 yung isa, before naman ₱10, apat na yun, eh, 'di ba? Tapos pag
Mm. Sa ano 'yan, ha, sa probinsya.
Oo before, sap sa probinsya kasi do'n ako nagsimula sa probinsya, so, sampu apat na kwek-wek. Pero ngayon sa probinsiya ₱5 isa na din 'yong kwek-kwek, katulad na din sa siyudad. Oo, nagtaas na din ng presyo hindi na i ano halos ano na magkaparehas na, oo 'yon.
Oo, oo. Oo. Ayun, so so nagtaas na rin sila ng presyo. <chuckles> <chuckles> Kaya nga, eh, kasi kung iisipin mo sa probinsya, mas madali nilang nakukuha yung mga resources katulad niyan sa mga ano isaw, sa mga 'di ba, mas mura-mura sana nila makukuha kasi do'n mas available siya, eh.
Totoo naman. Nagkakatalo na lang sa ano, sa lasa. Kasi, mas masarap talaga yung mga street food sa probinsya kaysa sa siyudad.
Sabagay. Kumbaga yun na lang din yung panlaban niyo 'no, so uy, alam mo ang sarap ng usapan natin natuwa ako at, ano na ibahagi mo sa 'kin yung mga pagkakaiba ng sa probinsya 'tsaka dito. So, salamat sa mga magandang pag-uusap natin.
Mm. <laughs> Walang nama o walang anoman naman, ako din naging masaya din ako sa pag-uusap natin. Salamat.
Mm. Salamat din.